Ehm, ehm, lì è stata è stata strana come sensazione, ti posso assicurare, perché dio, mhmm,.
È un momento di: "Adesso che faccio?" Diciamo che era più che legittimo, cioè er eri un po' smarrito, ecco, non non avevi a portata di mano subito cosa fare.
Eh. Eh. Fortunatamente la prospettiva, vedi la mentalità di come vanno vissuti certe volte i viaggi, ho scoperto la mentalità isolana, in a pieno, e s e come si possono vivere determinati viaggi, in determinate situazioni. Sì. Ehm, mi hanno ospitato in una casa privata
Circostanze, mh.
come se fossi quasi un loro parente.
Mh-mh.
I soldi, capendo la situazione, anche perché lì non c'è manco un ufficio postale, cioè f forse non so come gli arrivano i soldi
Okay, quindi non avevi avuto neanche modo. Ma chi è che t'ha ospitato? Cioè, ehm, lì, in quei momenti, hai avuto modo di interagire con qualcuno okay. Capire come i entrato in contatto con queste persone, cioè eh, non è che ti sei messo a bussare alla porta di chiunque, in questo senso, ehm <chuckles>
Sì. Una una famiglia. Sì, com'è con più persone perché Sì. No! Perché vedi è un'isola piccolissima, è è è è molto alta, però è piccola. Gli abitanti, guarda, senza esagerare saranno una trentina, 'na quarantina, qualcosina in più nel periodo estivo, ma è m proprio piccola. Ehm, là si vede la solidarietà e la filosofia dell'isolano in questi momenti, cioè
Ah. Oka Mh-mh. È l'isola.
tranquillo, rilassato; dice: "Eh, ma non arrivano le navi, quindi non arriva manco l'acqua."

Sì, eh, e lì ho capito anche, vedi, l'idea, ehm, che quando la natura, ehm, decide una cosa, ehm, tu non ci puoi fare niente. C'è niente da fare, è quella. E quindi ti devi adattare alla natura, cosa che noi oggi, m m manco secondo me ci pensiamo perché dice: "Devo partire, devo arrivare a tale ora". Capito? E questa è stata
Quella è. Mh-mh. No, no, no. Assolutamente, costi quel che costi.
Sì, esatto. E questa è stata un'esperienza proprio che mi ha fatto maturare e soprattutto vedere il mondo in un'ottica diversa, cioè dove la natura comanda e tu sei
Perché prima di allora che pensieri avevi tu, in base a questi cambiamenti, questi imprevisti, queste circostanze che sfuggivano un po' dal controllo, ehm, tuo, generale?
Sapevo sempre e comunque che, ehm, la natura è imprevedibile, andando in mare, spesso anche in barca, ehm, a che c'è bel tempo, a che può cambiare. Però comunque, ecco, ci puoi rinunciare alla gita in barca, per dirti, no, ehm, puoi tornare un po' prima dalla gita in barca o un po' dopo, secondo il tipo di mare, per farti un esempio eh, logicamente; ehm, però non mi è mai capitata la cosa che, ehm, è così, sei bloccato, non puoi fare niente, devi su devi subire la la cosa e la devi vivere co con filosofia. La bella filosofia dell'isolano è: "Vabbè c'è brutto tem quello che abbiamo, abbiamo", chi ha un piatto di pasta lo condivide, chi ha un pezzo di pane lo si divide, l'acqua si raziona e la diamo un po' a tutti, perché, ehm, l la mentalità è questa, no, nell'attesa che poi quando quando finisce, finisce, cioè non c'è la tempesta, non c'è tempo, non c'è orario.
Mh. Basta. <chuckles> Devi incassa Mh. L'unione fa l'unione fa la forza in questo caso, no, si mettono in gioco ognuno le proprie forze e si attende, insomma, che poi, insomma, tutto passi fondamentalmente.
Mh.